Dis-moi quel paysage t'a coupé le souffle en voyage?
Bah, franchement, j'ai eu de la chance, il y en a plein. Ouais et c'est fou parce que ça peut être autant des paysages, tu sais? Heu, à la mer avec des palmiers, du sable que, heu, des des comme la Hollande où j'ai complètement été, heu, époustouflée par la verdure, les moulins, heu, et la sérénité, heu, qui peut se ressentir dans l'air.
C'est vrai? OK. Oui. Mais c'est c'est vrai, c'est c'est très juste ce que tu dis, c'est heu, quand on pense, heu, aux paysages, on pense plutôt aux paysages classiques effectivement mer ou heu ou heu, ou la montagne et heu, et on oublie qu'il y a d'autres paysages qui sont tout aussi magnifiques et c'est vrai que, heu, la Hollande en fait partie et et malheureusement je trouve qu'on les met pas assez en avant.
Mmh. Mais grave, moi je me souviens, j'étais allée, heu, en Hollande puisque j'avais ma copine qui se mariait, heu, à elle habitait à la frontière belge et nous on a décidé d'y aller 1 semaine plus tôt. On s'est dit, beh, tant qu'on bouge dans le nord eh ben on va aller, heu, on va aller en Hollande.
D'accord. OK.
Donc on est parti à Amsterdam donc on a atterri à Bruxelles et de Bruxelles on a loué un véhicule et on est parti directement en Hollande et déjà là-bas je sentais que c'était un peu, heu, différent. En fait, je comprends pourquoi on appelle ça les Pays-Bas, tu vois? Tu tu sais tr <chuckles> c'est bizarre mais en fait tu as tellement de verdure et de points d'eau et heu, quand on a on a pris, heu, un Airbnb, heu, mais incroyable j'avais choisi sur photo. C'était trop beau et en fait on avait la vue, heu, du coup sur des champs, heu, sur, heu, le propriétaire avait des chevaux, en bas et, heu, sur, heu, tous les moulins classiques, heu, qu'on peut retrouver en Hollande. Et moi, je connaissais pas la Hollande pour tous ces vieux moulins, heu. C'est tu sais? C'est des rues à sens unique qui font en général des boucles comme ça et heu, tu te retrouves au milieu de la verdure. À ta gauche, il y a un canal et devant toi, tu as tu as des des moulins qui sont en activité comme ça et tu rajoutes, heu, le ch les chants des oiseaux comme ça, le coucher de soleil et c'était incroyable.
Oui. <laughs> OK. <laughs> Ah, mais oui. Mmh mh. <laughs> Ça fait penser à une carte postale ou un tableau.
Mais oui. C'est exact j'ai acheté un aimant. Parce que <chuckles> j'achète toujours des aimants pendant que pendant mes voyages. J'ai acheté un aimant qui prenait vraiment cet aspect avec le moulin, ce petit canal et heu, c'est vrai que là-bas, ils ils roulent beaucoup en vélo, ils font ils sont très écolos ouais, c'est exactement ça, ils sont très écolos et tout, ils roulent beaucoup à vélo et de voir, heu, tous ces gens comme ça en train de se balader, les che tu as tu as le cheval à droite qui est en train de de brouter son petit herbe. Tu as tu as des gens qui font du vélo, tu as les canal, heu et puis, <tsk> et même l'odeur sent l'odeur f d'herbes fraîches coupées, tu vois?
<laughs> Oui, bien sûr, ils sont connus pour ça. <chuckles> Waouh! Et est-ce que tu as eu les champs de tulipes?
Non, il y a pas eu les chants de tulipes.
Oh, ah, bah, ça devait pas être la saison alors, en fait.
Peut être, ouais. J'ai pas eu les chants de tulipes, on y est allé en septembre.
Oui, donc c'était pas encore la s
Mais heu, franchement, rien que comme ça, c'était heu c'était incroyable. Je m'arrêtais, j'aller caresser les chevaux, heu, je <chuckles> j'aime trop les animaux, je m'arrêtais, j'allais caresser les chevaux, j'aime trop, heu, cueillir des petites fleurs, ramasser des choses comme ça et heu, des fois, j tu sais, on s'assoit juste sur un banc et puis on regarde le coucher de soleil.
<chuckles> Et vous justement, comme c'est un petit peu le le pays du vélo. Est-ce que vous avez eu l'occasion, heu, de peut-être, de louer un vélo et et de profiter, justement, de de de la verdure et et de l'atmosphère pour pouvoir, heu heu, vous imprégner? Puis, de j'ai envie de dire, de de rouler comme des locaux?
Non, absolument pas parce qu'on avait, heu, le propriétaire av nous avait dit qu'il nous a mis des vélos à disposition mais comme on restait pas hyper longtemps, on voulait aussi aller visiter Amsterdam, les alentours parce que les fromages il y a beaucoup de fromages aussi là bas, délicieux. On voulait aller <chuckles> un petit peu, heu, vraiment visiter les alentours, ce qui fait que non, on n'a pas eu, heu, cette cette occasion, mais c'est vrai que là, heu, c'était pas un choix, heu, de me dire: «Un jour, ouais, je vais aller en vacances aux Pays-Bas», mais maintenant que j'y suis allée, vraiment, c ces petits quelques jours, j'ai envie d'y retourner pour vraiment découvrir davantage
Sympa. Ah oui. Oh! Mmh mh mais c'est vrai, hein.
et cette fois, prendre le temps et de prendre un vélo et d'aller se balader.
Je me je me demande même si c'est pas une volonté de leur part de de de cacher un petit peu ce petit coin de paradis et de faire en sorte que les les les gens ne soient pas trop attirés en faisant pas trop de publicité autour parce que c'est vraiment un un beau pays.
Beh, c'est possible. C'est un très beau pays et puis, c'est un pays qui est quand même très évolué, heu, avec un pouvoir d'achat, heu, qui est plus grand que le nôtre en France, avec heu, du coup, tout tout ce qu'il en suit et je pense qu'ils ont pas forcément besoin, heu, de cet aspect-là, mais heu, c'est vrai qu'oui, j'ai j'ai j'ai vraiment envie d'y retourner parce que je me dis: «S'il y avait pas eu juste ce truc où on s'est dit: "Allez, on va juste voir ce à quoi ressemble la Hollande", bah, heu, j'aurais peut-être pas connu, heu, ces petites pépites» tu vois?
D'accord. Oui. <chuckles> Comme quoi, c'est bien d'avoir des occasions un petit peu comme ça.
Ouais, cet avant-goût. <chuckles> C'est ça et tu veux, on parler plus d'exotisme maintenant.
Ah non. Ah ah donc là, on est passé à la Hollande. On va aller dans le sud?
<chuckles> Et On peut aller dans plusieurs endroits. On peut aller en Asie, comme on peut aller à Malte.
OK. Oh!
Où est-ce que tu veux aller?
Mmh, on va commencer par Malte.
OK, je suis allée à Malte en mars, heu, 2023, heu, c'était un choix un peu délibéré, heu, d'y aller, heu, avant, tu sais? La pleine période touristique
D'accord. Oui, mmh mh.
et Malte, c'est très beau mais par contre, c'est vrai que l'aspect, heu c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'aspect, heu, mer, même si c'était incroyable parce que tu as des eaux turquoises, heu, à couper le souffle vraiment, hem, des des eaux cristallines et tu te dis: «C'est incroyable». Ce qui m'a marqué là-bas, au niveau des des paysages, c'est, heu, la médina.
Oui. D'accord.
En fait, Malte est un mélange, heu, a eu un mélange, heu, très, heu, très intéressant au niveau, heu, de ses occupations, exactement et heu, du coup, déjà, au niveau de la langue, ça va être un mélange, heu, d'italien avec un mélange, heu, d'arabe. C'est-à-dire qu'il y avait des noms de rue, heu, par exemple, le mot rue, ça ça se dit exactement pareil en arabe
Des influences? Oui. Oui. Énorme.
et on on sent et ce que j'ai aimé dans dans cette vieille médina, médina qui est qui est un mot arabe, soit dit en passant qui veut dire le centre de de la ville, heu, là, on était vraiment dans les renforts de la ville.
D'accord.
Tu vois, heu, là-bas il y a pas de voiture qui rentre c'est vraiment hyper piéton, parce qu'il faut protéger, heu, ce vieux monument. De voir, heu, ces vieilles maisons, il y a un truc qui est incroyable, c'est que, heu, là-bas, c'est un c'est un île, le pays est chrétien et j'ai vraiment apprécié voir, heu, les autels devant chaque maison.
D'accord. Mmh mh. Il y a un autel devant chaque maison?
En fait, devant chaque maison, tu avais, heu, un tu avais des petites marches, heu, comme ça et tu avais ce petit autel avec du coup la croix de Jésus et cetera. Je suis pas du tout chrétienne, mais j'ai trouvé ça beau que, heu, ça soit un pays, heu, vraiment, heu, chrétien, mais vraiment à 100 % où tu vois les églises, heu, qui sont vraiment les cœurs des places de de chaque endroit puisque tu fais l'île en 30 minutes en voiture d'un bout à l'autre, hein, c'est pas énorme, mais par contre le n ouais, mais le nombre d'églises, c'est incroyable!
Oui! D'accord donc c'est pas très grand? OK. Mais c'est pas à Malte qu'il y a des des des fantômes?
Écoute, j'ai entendu parler de cette histoire, je n'ai jamais eu de problème <laughs> de ce genre. J'ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires, heu, concernant ça et c'est vrai que non, on n'a eu, heu, aucune mauvaise aventure, au contraire, j'ai pas du tout été, heu, alors, heu, on dis-toi qu'on a même visité les catacombes de de Malte, on est parti, heu, et je me suis pas sentie oppressée et j'ai pas senti de présence bizarre, heu, donc, je ne peux pas te dire, heu, si cette info est vraie, mais en tout cas, elle ne m'a pas concernée. <chuckles>
<laughs> Bon, tu es revenue vivante, ça va. Oui, voilà. Bon, après parfois il y a aussi des peut-être aussi, heu, une légende urbaine, heu heu
Mmh, peut-être.
qui a été répandue et heu et répétée, amplifiée.
Mouais, moi, je conseille parce qu'en vrai, heu, c'est pas loin. Il y a, quoi, 1 et 1/2 peut-être 2 heures de vol. Tu as des vols vraiment pas chers, les l les logements sont pas chers. Après c'est vrai que le rythme de la vie est équivalent à celui de la France quand tu vas manger un resto, heu, quand tu fais tes quelques courses et tout, c'est identique mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, hem, le fait qu'ils soient vraiment attachés en fait à leur culture, le le-le cette médina, mais qui est incroyable en pierre, qui est vachement bien entretenue et en fait tu as un rempart et nous on est partis manger, heu heu, on est partis marcher, pardon, heu, sur heu, sur cette rempart, en fait, sur cette muraille et là, heu, tu avais que, heu, la vue sur de la verdure à perte de vue avec, heu, la mer au loin et c'était un sentiment d'apaisement, en fait.
D'accord. Ah, c'est ce que j'allais te demander. OK. Oui. Mmh mh. Waouh! Mais bien sûr!
C'est beau, heu, quand c'est brut comme ça et que c'est pas trop, heu, en construction comme nous, on a l'habitude de voir où il y a des buildings partout il y a des bâtiments partout, heu, et et c'est cet état sauvage, en fait, qui est apaisant.
Ah bah, ça,. Mmh mh. Et heu, est-ce que justement le le fait que ce soit une île et que, heu, ce soit peut-être en encore un petit peu petit, fait qu'il y a peut-être, heu, ça a gardé ces justement ce côté, heu, nature, heu, que tu apprécies autant?
Pff je sais pas, mais je pense que déjà, il y a un quelque chose qui est lié à la mer, puisque moi, j'ai un attrait, heu, très fort pour la mer. La mer m'apaise énormément, heu, mais heu, c'est vraiment cette authenticité où tu peux quand même quand tu vas au cœur de Malte, là, tu as tu as des bâtiments et tout, mais il suffit que tu prennes la voiture, 10 minutes plus loin et et c'est le calme. On est partis faire des des randonnées, heu, dans des endroits, heu, à couper le souffle. On se retrouvait en haut de falaises et depuis ces falaises, on arrivait à voir les tu sais? Un côté, heu, la verdure avec des champs, vraiment cette nature brute et si je tournais la tête de l'autre côté, là je voyais, heu, les rochers avec la mer qui venait, heu, tu sais? Se claquer sur les rochers et t tout elle était bleu turquoise. J'avais tu la voyais, je me disais: «Mais j'ai envie de sauter, de plonger dedans». J'ai même fait de la plongée sous-marine.
OK. Oh! Mmh. Énorme. <chuckles> Waouh, mais au final, heu, heureusement j'ai envie de dire que vous êtes partis, heu, hors saison, un petit peu hors saison. Ça vous a peut-être permis de de profiter justement de de tous les aspects de l'île sans avoir être embêtés, heu, par les touristes.
1re fois, c'était, heu Mmh mais carrément on a eu de la chance c'est tu vois? La plongée sous-marine c'était, heu, une, heu, une école de driving française, donc ça c'était génial puisque du coup c'était des français qui t pour expliquer les consignes c'est quand même plus évident parce que c'est quand même ça peut être dangereux, hein la plongée sous-marine et heu, ils nous expliquaient qu'ils faisaient ça en groupe mais comme il y avait que nous 2, bah, en fait il y avait que mon mari et moi pendant cette plongée.
D'accord. Mmh mh. Mais oui. Mais totalement. Génial, donc en fait vous avez eu un cours particulier.
Avec que le moniteur. C'est exactement ça! Et c'est vrai que, pour toutes ces choses-là, mars, ça reste une excellente période. Et vraiment là, je te rentre pas dans les détails des des plages, des eaux, de tout ce qui est magnifique, mais tu vois? Si on reste vraiment dans cette authenticité, franchement, heu, c'est déjà pas mal.
Non, mais c'est clair. C'est franchement, ça a l'air juste f paradisiaque, c'était cette destination. À noter.
Et oui! Est-ce que tu veux que je t'emmène en Asie, maintenant? <laughs>
Et là ah bah, oui! J'ai j'ai envie de dire: le meilleur pour la fin, j'espère.
Écoute, je me suis, heu heu, trouvé une passion là-bas: c'est les couchers de soleil. C'est-à-dire que, tous les soirs, je voulais aller m'asseoir sur la plage et je filmais les couchers de soleil. Ça pouvait prendre 1 heure et demie.
OK. Mmh. Mmh mh. Mais non?
Pour vraiment avoir tout le sunset en intégralité et heu, c'est vrai que heu Oui?
Mais! Parce que là, tu m'as dit qu'on est en Asie, mais on est où, en Asie?
Ah! Oui, pardon c'est vrai, je t'ai dit pas, on est où en Asie. Là, en Asie, on est à Krabi, donc à Krabi, en en Thaïlande. Du coup, c'est heu, en face de Phu de Phuket.
OK. D'accord.
Je passe je passais pas mal de temps, heu heu, pas mal de temps là-bas et heu, c'est vrai que, heu, on avait la chance, en fait, heu, le Puisque nous, on avait pris un scooter, donc on bougeait, heu, pas mal à droite, à gauche. Et heu, on arrivait à se trouver des coins de plage où il y avait quasiment personne. Mais vraiment, il y avait personne, grâce à des locaux qui nous avaient dit, heu, où aller, en fait, pour être tranquilles. Et en fait, là-bas, je suis pr on prenait à boire, on prenait une petite serviette, on m mettait sur la le le sable, heu et je posais mon téléphone par terre et je laissais le coucher de soleil, tu sais? Qui devient orange, puissant, qui allait se cacher derrière des îles, au loin
Mais non. OK. OK. Mmh mh. D'accord. Oh. Non, mais ça doit être magnifique.
avec, heu, l la la plage, tu sais? Heu, le soir, en fait, la la plage reculait, ce qui fait qu'en fait, on avait pied hyper loin. On pouvait marcher dans l'eau et, heu, et c'était vraiment, heu, des moments incroyables. Je me suis franchement, je je me suis je me ren rendais pas compte de la beauté d'un coucher de soleil jusqu'à ce que je le vois, heu, en Asie. Et ça, ça c'est c les 1res fois où, en fait, j'ai eu ce besoin. C'est quand on roulait en scooter et que le col le soleil commence à se coucher et que je le voyais, en fait, dans les palmiers et je voyais la la couleur du ciel changer.
OK. OK. Au moment D'accord. Et véritablement, heu, pour toi, par en plus pour toi qui a voyagé, heu, j'ai envie de dire, sur dans différents continents, c'est vraiment en Asie que tu as vu les plus beaux couchers que se de soleil?
Mmh. Ouais, clairement, franchement, heu, des des c'était la 1re fois, je crois, alors peut-être que c'est parce que j'étais plus attentif aussi et que j'étais plus sensible à à ce qui m'entourait, mais de voir, heu, j'immortalisais chaque instant où, heu, justement ce soleil devenait rouge, mais vraiment rouge, il y a des vidéos, tu sais, heu, quand je les ai enregistrées, je les mettais en en fois 3 fois 4, heu, si ce n'est plus par moment pour vraiment voir, heu, ce ce coucher de soleil, et même, heu, ça m'arrivait aussi de prendre des photos de lui et moi à ces moments-là et c'était, c'était beau en fait de voir, heu, que ça se reflétait sur notre visage, ce côté orangé, tu vois?
Et ben. Oui. Et est-ce que les photos, heu, hem, étaient aussi belles? Est-ce que, j'ai envie de dire, heu, le côté spécial, le côté lumineux de du moment, était rendu, heu, se se rend aussi bien en photo et en vidéo?
Mmh. Jamais de la vie. Je, heu, ce que l'oeil peut voir, un appareil photo ne pourra jamais immortaliser, heu, la beauté, la puissance des couleurs puisque n notre oeil a quand même plus de pigments qui peut capter et beaucoup plus sensible à l'énergie de la couleur alors c'est très beau, heu, mais franchement ça vaut pas, heu, ce que j'ai vu, heu, moi sachant que, hem, heu, il y avait, heu, aussi ce truc où des fois on pouvait voir des aigles, heu, voler, tu vois? Quand tu as les oiseaux qui volent et là tu te dis mais tu as tout, tu es là, tu as un smoothie, tu es avec la personne que tu aimes, tu es dans une plage, il y a que vous 2, tu entends le bruit des vagues, tu entends, heu, d des gens qui sont en train de rire autour et heu, ce coucher de soleil qui vient se cacher derrière des îles, heu, qui sont totalement incroyables, et ça, ça reste à graver, mais dans les cœurs, mais même, sans photo, j'oublierai jamais les couleurs que j'ai vues là, tu vois?
Mmh. Bien sûr. Oh! Bah oui. Que demander de plus! Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ben, tu vois, heu
J'espère que ça fait plaisir, ce petit voyage. <chuckles>
Ah ben, là, sincèrement, heu, j'avais dit le meilleur pour la fin, mais effectivement, heu, tu m'as juste coupé le souffle.
Bah, écoute, moi, ça me fait du bien aussi d'en reparler, parce que, heu, c c'est des moments de nostalgie qui sont hyper, heu, puissants, et en tout cas, je te remercie pour toutes tes questions.
Merci.